Olha eu super te entendo s Eh, sinto muito por você estar passando por isso, por esse momento, né. Eh, mas claro, eu estou aqui pra te ouvir, né, pra você colocar pra fora aquilo que está te incomodando de fato, né. E se eu puder de alguma forma te ajudar eu tô aqui tá, tô a disposição.
Obrigada. Então, eu estou vivendo um momento, né, que eu tenho, nossa, muitas atribuições pessoais e profissionais juntas, né. Pra você ter uma ideia meu dia começa às 05:00
Hum, entendi. Nossa.
É, termina as, tipo, 22:30 e, eh, o tempo livre que eu tenho no final de semana, que eu tento encaixar alguma coisa que me dá prazer, alguns hobbies que eu tinha, mas que eu tenho muita vontade de fazer de novo, vem aí uma culpa gigante. Então, eu estou nesse looping, assim, sabe, que eu não sei muito bem como é que eu saio.
Nesse dilema também, né, nessa do do que priorizar, seria isso, né. Eh, d de deixa eu te fazer uma pergunta: quais os os hobbies, assim, que você mais gosta de fazer, que você gostaria, né, de incluir na sua na sua agenda, por exemplo?
Exato. Faz. Olha, um uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é que é até curioso, né, eu gosto de andar de patins. Eu sempre, <laughs> eu sem
Nossa, legal. Eu conheço muitas pessoas que que gostam também desse hobby de andar de patins.
É muito legal, assim, nossa, eu ponho o fone de ouvido e vou, e assim eu me divirto muito, né? Quando eu vim pra cá eu moro nos Estados Unidos já há uns 2 anos. Hã, eu tinha um grupo no Brasil de de patinação, né, então a gente ia pro Parque Villa-Lobos, que era o parque perto da minha casa. Eu sou de São Paulo. E a gente andava, eh, praticamente sábado e domingo, né. Hã, era de lei, assim, era muito gostoso.
Uhum. Entendi. Era com amigos, família também participava?
E aqui Não, não, eu conheci não, não, eu conheci um grupo de patinação, né. Eh, eu nem sei como eu cheguei nesse grupo. Era um grupo de WhatsApp e daí é, de desconhecidos, que todos viraram amigos, né. Então, era foi muito legal porque era um grupo que a gente se socializava bastante, então, eh, foi muito divertido, né. Então eu sinto muita falta. E aqui nos Estados Unidos eu busquei um grupo de patinação. Hã, eu até encontrei até, um relativamente perto da minha casa. Aqui onde eu moro tudo é 40, 50 minutos de carro, é normal.
Hum. Ah, entendi. Hum.